Pero entonces, ¿de qué manera cambian las redes sociales, nuestra forma de relacionarnos? ¿O, cómo nos relacionábamos antes?
Eh, mm, fíjate que, desde mi perspectiva, sí ha sido toda una revolución la manera en que las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos, em, a a como solía ser antes, pues, de la existencia del Internet y de la las redes sociales. Ha sido un cambio gigantesco definitivamente.
Sí. Claro. Claro. Oye, ¿po podrías decirme con ejemplos concretos, eh, en qué aspecto crees que las redes han modificado? ¿Cómo conocemos gente, cómo mantenemos amistades, o o, cómo mantenemos las relaciones familiares?
Em, creo que, eh, comparando antes de la existencia de las redes sociales, ahora que tenemos redes sociales, una de las cosas que son más fáciles de identificar es que, eh, antes nuestras no no.
Ajá.
N <chuckles> no quiero llamarle red, nuestra red nuestra la la más bien la cantidad, pues, de gente que conocíamos.
Nuestros grupos, ¿no?, nuestro
Era la que la que realmente conocíamos, pues, la que conocíamos en persona así es, o sea, ya sea porque, eran nuestros compañeros en la escuela, o, eran nuestros compañeros en el trabajo, o si eras alguien religioso y acudías a una iglesia, y ahí conocías a la gente. Y esa era tu red social, ¿no? Era tus amigos que con ellas er conocías personalmente.
Nuestro lazos, claro. O amigos de nuestra familia. Ajá. Claro. Eran lazos reales, ¿no?
Ah, así es, ajá. Sí, exactamente. Además, eh, bueno, eh, ese es otro criterio, ¿no? Ah, además, eh, que, eh, se sentían como reales, pues. O sea, sí es uno de los criterios que decías, bueno, a esta persona yo la conozco, porque, la estoy viendo, ¿no? Porque, platico con ella, porque le doy la mano, porque, nos vemos desempeñando esas actividades por las cuales nos conocimos y por las cuales llegamos a relacionarnos, ahora sí porque, teníamos cosas en común y porque nos caímos bien. A diferencia de que en las redes sociales ahora, esas relaciones no son como muy no son como muy auténticas me parece, porque, no necesitas real mm, ¿perdón? Ujú.
Ajá. Claro. Porque, sé dónde vive. Claro. ¿Será, porque, no son reales? <laughs> ¿Será, porque, no son reales?
Sí, muchas no lo son y muchas, pued puede que sí, ¿no? Pero, muchas de las que no lo son, es precisamente porque, solamente agregas a gente que ni siquiera conoces y ya forma parte de tus redes sociales. Y sí puedes interactuar con esa persona, pero, no te garantías, eh, no te garantiza nada de que la estás conociendo en realidad, porque, también hay mucha hipocresía, pues, a través de la red de las redes social. Ujú.
Claro. Claro. Claro. Por supuesto, por supuesto. Y yo te puedo decir, este, que tengo el pelo naranja y que mido 1.50 y que, eh, o sea, pero, ¿qué tan qué tan verídica puede ser esa información si no me ves?
Ujú. Exactamente. O incluso hasta viéndote a través de los videos que compartes y de las fotografías que compartes, este, creo que se ha creado, y, bueno, a lo mejor muchos nos hemos creado una realidad alterna a nuestra vida real, ¿no? Hemos creado esa vida en las redes en las que queremos mostrarnos casi, casi como marketers, ¿no? Vendiéndonos, vendiendo nuestra personalidad, mostrando lo mejor de nosotros siempre en los muja en los mejores lugares, vistiendo nuestras mejores ropas. <chuckles>
Ajá. Claro. Ajá, ajá, somo tenemos vidas perfectas.
Ajá, exactamente. Entonces, esto es otro de los grandes aspectos que que que creo que ha cambiado también con las redes sociales en comparación a con antes. Que ahora, eh, todos reflejan la o tratan de reflejar esas vidas perfectas que tienen, y por lo tanto hay mucha, eh, mu mucho mucha comparación, pero no es real esta comparación que haces de tu vida con la de los demás. <chuckles> Hay mucha comparación y mucha envidia, pero infundada por completo.
¿No? Ajá. Por supuesto. Y también exactamente, eh, a veces hasta se agarran rencores.
Ujú.
¿No? Por apariencias, porque realmente no sabes si esa es la personalidad de verdad de la persona que que dice estar ahí, o o se está haciendo un personaje.
Exacto.
O o algo, ¿no? Oye, y si hablamos de la calidad de las relaciones en sí, ¿tú crees que han empeorado, han mejorado o se han transformado? ¿Por qué?
Ujú. Mira, creo que las relaciones que ya eran auténticas.
Ajá.
Es decir, las que es de gente que realmente conoces y que es entrañable para ti, que aprecias.
Ajá.
Yo creo que las redes sociales sí son una gran herramienta para mejorar esas relaciones, porque e estás más en contacto con esa gente, ¿no? Por ejemplo, si si tienes parientes, digamos, en otro país, pero no los puedes frecuentar tanto, pero pues sí son tus parientes y sí los quieres y sí has convivido lo suficiente y y.
Claro. Ajá. Claro, y quieres saber qué pasa con ellos.
Exactamente, y si ya tienes una relación con ellos, pues las redes sociales fortalecen esa relación porque te das cuenta de qué andan haciendo, ¿no? Ves sus fotos, eh, ves sus videos.
Por supuesto, o sea, ahí sí hay una mejora.
Exactamente, pero así como por ese lado hay esa mejora, también hay una un em un un empeoramiento, una empeora, <chuckles> no sé cómo se le llama, este, significativa con la gen con la otra gente con la que no tienes casi relación, porque solo te llenas de todas estas falsas relaciones, ¿no? Y a lo mejor empiezas a perder como el rumbo de cuáles relaciones son verdaderas y cuáles no. Entonces, en las redes sociales, es muy común tener un puño de gente que no conoces realmente en tus en tu círculo de amigos. Y empiezas a creer que esos son tus amigos y empiezas a creer que eso es la amistad. Entonces, pues, ¿qué es la amistad en realidad? Sí, ya no puedes compararla, ¿no? Con contra la auténtica. Ujú.
¿No? Ajá, ajá. Ajá. Ajá. Empiezas a deformar, ¿no? Eh, o sea, empiezas como a deformar. Eh, a entrar en esa confusión de lo que es verdad y de lo que es virtual, ¿no?
Así es. Acx exactamente.
Y hasta a veces no te das cuenta cuando ya estás totalmente tomado, <chuckles> ¿no? Y y ya no sabes distinguir de lo que es real, de lo virtual.
Exacto. Exactamente. Exactamente, y
¿No? Y qué valor dar a cada situación.
Ujú. Así es.
¿No? Entonces, digamos, como que en general se han transformado, ¿no? Las relaciones. Algunas positivamente y otras negativamente.
S sí, definitiva Ujú. Así es. O sea, dal como yo lo que creo es que como cualquier herramienta, ¿no? O sea, ya sea que hablemos de un hacha, que hablemos de una pistola, ¿no? Que hablemos de un rifle, que hablemos de la dinamita. O sea, todo esto depende del uso que le des. ¿Es útil o no es útil? Ajá. Puede ser buen o sea, puede a ayudarse para sobrevivir, para construir, para lograr algo mejor o para destruir, ¿no? También.
¿No? Ajá. Ajá. Ajá. Exacto, puede ser positivo. Claro, claro. Por eso se les llaman armas de doble filo, porque pueden jugar a tu favor, pero también en tu contra según el uso que decidas darle.
Exactamente. Y las redes sociales, pues, no son la excepción. Son una herramienta más que depende el uso que le demos, pues es si va a ser algo bueno o no en nuestras relaciones.
¿No? Claro. Claro. Y y y tener esa consciencia, ¿no? Constante de de de lo que realmente son, porque creo que técnicamente la mayoría la sabe usar. En el entendido de cómo entras, cómo compartes una foto, cómo le comentas al otro. Eh
Ujú. Así es. Ujú. Sí, la parte técnica, digamos, te ha facilitado muchísimo. Ujú.
Ajá, la parte técnica, pero el uso adecuado creo que cada vez va siendo menos.
Exacto. Ujú. Así es. Y
¿No? Entonces ahí falta algo, ¿no?
If Sí, exactamente, y entre las cosas que creo que faltan, pues, hay hay que tener en cuenta que en las relaciones reales, por llamarlas de alguna manera, no la no o sea, fuera de las redes, las relaciones reales tenemos pláticas reales, ¿no? Pláticas, eh, ed cara a cara y de viva voz en la que podemos estar transmitiendo no solo los mensajes de nuestras palabras, sino los mensajes que transmite nues nuestro cuerpo, es decir, el lenguaje corporal.
Ajá. Ajá. Claro, los mensajes corporales, ¿no?
Exacto, nuestras expresiones, nuestro tono de voz, todo, ¿no? O sea, a la comunicación es mucho más compleja que las palabras. Y algo que ha cambiado radicalmente con el uso de las redes sociales es que la comunicación ahora se da principalmente a través de escribir y de leer, ¿no? Lo que se le llama textear, pues, el el
Exacto. Claro. Ajá, o escuchar audios, ¿no?
Ujú, sí. Todavía escuchar audios tiene un poco de más sentido porque puedes reflejar un poco en el tono de tu voz, ¿no? La intención. Ujú.
Porque la voz tiene una intención, ¿no?
Pero en el texto se pierde muchísimo. Y y la y y el texto es la principal forma de comunicación dentro de las redes sociales. Entonces, también, esto ha cambiado muchísimo la forma en que nos relacionamos, porque ahí sí, para mal, ha traído más problemas por la mala interpretación que puede haber a veces de los mensajes.
Que las Claro. Sí, y y y aparte como que surgen muchos factores, ¿no? Porque te das cuenta que mucha gente no domina la lectura de comprensión.
Así es, y también mucha gente no domina la escritura. O sea, yo <chuckles> yo mismo me he confundido muchísimas veces
¿No? <chuckles> Eh Eso también. Eh, o ni puntos, ni comas. Ajá.
con gente que según esto está preguntando algo, pero, muchas veces yo lo leo como afirmaciones simplemente por el hecho de que no utilizó los signos de interrogación, ¿no? Entonces, bueno yo creí que me estaba diciendo algo no creía que me estaba preguntando algo, ¿no? Y ya y ya me he metido en problemas por eso. <chuckles>
Exacto. Exacto. Claro, o que una coma, ajá, una coma hace la intención, eh, de lo que está diciendo, ¿no? Oye, ¿fuiste al doctor? No, sí fui
Ajá. Distinta. Ujú.
no fui. Eh eh, o sea, dices, a ver, espérame, ¿sí fuiste o no fuiste?
Ajá. Ajá, Exactamente. O me estás diciendo, go que que fui, que ahí me viste, o de qué, o s o sea, hay gente que no sabe escribirlo, pues. Y y no utiliza
Ajá, o sea Exacto, y que no ponen acentos, y que no sabes si te están hablando en presente, en pasado, eh, claro, claro, o sea, surgen
Ujú. Exacto. Entonces, considerando como todos estos defectos que tenemos nosotros, co tanto para escribir, como para leer
Ajá.
eh, y que sea la principal forma de comunicación dentro de las redes sociales, el texto, pues, entonces imagínate la cantidad de problemas que está acarreando, ¿no? O sea, las, <giggles> este, el
Claro, cada cada loco con su tema, ¿no?
exactamente. Así es.
Cada quien está entendiendo, lo que Dios le da a entender.
Ajá, nuestra forma de relacionarnos, obviamente se ha empeorado bastante con el uso del texto. O sea, nada como la comunicación viva, personal y directa, cara a cara.
Claro. Claro, por supuesto. Oye, y si hablamos de la parte técnica, por ejemplo, ¿cómo afectan los algoritmos? Likes, la economía de la atención a lo que mostramos y a lo que sentimos en una relación.
Ujú. Fíjate que ese es otro de los grandes problemas que encuentro en las redes sociales. Y no solo al relacionarnos, sino al enten al en la forma en que entendemos el mundo como tal, ¿no? ¿A qué a qué me refiero? Cuando, te bueno, tú sabes que las redes sociales, eh, lo que pretenden es la retención de la atención de la gente, y y para lograrla, eh, hacen uso de lo que le llaman el algoritmo, ¿no? Entre comillas lo digo, que, eh, es entregarle siempre lo que le gusta al usuario, para que siga consumiendo eso que le gusta, y lo cual convierte a la red social en una cámara de ecos, ¿no? En u lo que le llaman en inglés un e eco chamber, que es, este, un un sitio donde no escuchas otra opinión distinta a la que s con la a la que tú estás con la que tú estás relacionado, en la que no ves cosas distintas con las que que distintas, a las que a ti te gustan
Ajá. Ajá. Por supuesto. Ujú, ujú. Sí. Sí. Sí, sí, sí, con la que tú coincides. Sí.
etcétera. O sea, te, em, te te envuelves en un mundo en el que tú crees que el mundo es así como como todo lo que te gusta, ¿no? Como todo lo que te gusta, nada te contradice. Y, por lo tanto, cuando escuchas una opinión contraria, o sea, ahí es donde empiezas a juzgar de intolerante, de que de que no quie de que no te gusta la diversidad. Y, al contrario, al que no le gusta la diversidad es a ti Ajá, que no respetas.
Es ese. <laughs> Ajá. Ajá. Ajá, que no respetas y ya te empiezan a etiquetar de misógino, de machista, de excluyente.
Exactamente. Y ahí es donde esto, ahora sí se convierte en un problema para la forma en que nos relacionamos. Porque, ahora sí empiezas a ser juzgado, y a juzgar a los demás por estar por tener cosas distintas a las que tú crees.
Claro. Claro. Claro, y la gente como que le se le da mucho repetir, eh, palabras, frases que a lo mejor para ellos son nuevas, pero, que realmente no tienen ni idea, ¿no? Por ejemplo, resulta que la palabra de moda es bipolar.
Ajá. Así es. Ujú.
Entonces, como tú no coincides con esa persona y en un momento le dijiste que estabas de acuerdo con su forma de pensar, pero, en esa opinión no estás de acuerd eres un bipolar.
Así es, ajá.
¿No? Y bipolar, y bipolar, y bipolar. Eh, el otro, narcisista, narcisista, narcisista. O sea, cuando no tienen ni siquiera idea, ¿no?, de lo que realmente es ese diagnóstico. Y además lo usan como insulto, <laughs> cuando realmente no lo es.
Así es. Ujú. Sí, así es. Ajá, sí. Ujú. <laughs> Sí, cuando se trata de una enfermedad emocional o mental.
Sí, claro, es como si le dices a alguien diabético por denostarlo, o sea, dices, no, es es es un diagnóstico, es una enfermedad, ¿no? Oye, pues, superinteresante, de verdad me encantó la plática contigo, me gustaron mucho tus puntos de vista, y y sí, yo coincido contigo. Es es es así como como se viven ahora las relaciones a través de las redes sociales, ¿no? Y ojalá que nos demos cuenta.
Ajá. Ujú. Así es. Oye, no, pues al contrario, gracias a ti por traer este tema. Es un tema que me apasiona muchísimo, y pues, hasta luego.
Gracias a ti.